C'est vrai qu'avec le temps, heu, bah, malheureusement, il y a des, heu, des des des gens qui vieillissent plus ou moins bien et heu, quand on a un parent qui est dans un dans dans un cas où il vieillit pas très bien, c'est assez délicat quand même comme sujet à aborder et surtout, heu, les solutions à mettre en place sont pas forcément évidentes pour tout le monde et du coup, je me demandais comment, toi, tu aiderais un parent qui vieillit?
Bah, je pense que le principal, heu, le la chose la plus importante, heu, ça va être de rester attentif. C'est-à-dire, heu, parce que ça peut aller très, très vite, en fait. Il peut y avoir, heu, des signes précurseurs qui peuvent vraiment nous aider à in in intervenir, heu, bah heu, en amont et éviter que les les choses se dégradent. Et vraiment
Mouais. C'est vrai. D'accord, mais quel signe par exemple?
Alors bah, par exemple, heu, il peut y avoir, heu, voilà, des oublis, des choses, hem, des choses du quotidien qui se déroulent pas comme d'habitude, heu, des choses, heu, des des des petites pertes d'équilibre ou voir des chutes qui peuvent p pas être dangereuses encore, mais qui peu peuvent devenir dangereuses par la suite, heu, ça p
Ah. Ah oui, donc c'est les petits signaux à surveiller selon toi, quand même, hein?
Exactement. En fait, c'est des marqueurs du quotidien qui changent. C'est-à-dire que si on voit que la personne, heu, bah, il y a des choses qu'elle va plus faire comme d'habitude, qu'elle va plus être capable, heu, de faire tel ou tel geste qu'elle faisait pourtant, heu, voilà, sans problème, il y a il y a quelques temps de ça. C'est des petits signes comme ça qui, mis bout à bout, peuvent vraiment représenter un signal, heu heu, comme quoi et ben il faudrait mettre quelque chose en place pour, heu, m pour aider quoi. Mmh, mmh mh.
OK. Ah oui? Ouais. OK, d'accord et du coup, est-ce que ça t'est déjà, toi, arrivé de constater ça chez un proche?
Alors, heu, oui, en f en fait, c'est et il y a plusieurs niveaux parce que, heu, j'ai j'ai été, heu, confrontée notamment au n avec mes grands-parents, heu heu, c'est-à-dire que j'ai un un grand-père qui est mou bon, ils sont tous les deux décédés maintenant, mais mon grand-père, heu, avait eu, heu, une, hem, une sorte de de de alors, c'était pas vraiment une séni une sénilité, mais on sentait qu'il perdait un petit peu le fil parfois. Sauf qu'en fait, on s'est rendus compte que c'était ma grand-mère qui, par contre, elle, elle avait un vrai souci, heu, dégénératif au niveau de la mémoire et en fait, mon grand-père masquait énormément de choses pour elle. Pour, heu, en pour faire en sorte en fait qu'elle reste le plus longtemps possible avec lui. Je pense qu'il avait peur et cetera. Et hem et effectivement
Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah oui? Ah d'accord. Ah oui. Mais comment tu as fait, justement, pour, heu, pour te pour pour t'apercevoir de ça, que ton grand-père cachait des choses, parce que c'est pas évident à déc à déceler.
Mmh. Et ben, justement, malheureusement, on s'en est rendus compte, heu, qu'après. Ben en fait, il il il s'est tellement épuisé à à prendre soin de ma grand-mère qui perdait justement, heu, ben qui perdait la la mémoire, heu, beh qu'en fait, il s'est épuisé et puis il a fini par, heu, par mourir en fait de de de de fatigue. Enfin de de plein de choses évidemment, il y a eu des problèmes de santé, heu, en plus, mais, c'est quand il est décédé qu'on s'est rendus compte que ma grand-mère en fait, heu, était déjà à d à un stade assez avancé, heu, de sa dégénérescence et et c'est pour ça qu'avec le recul, maintenant, je sais qu'en fait, heu, il faut être dans le quotidien. Il faut observer, il faut, heu, être attentif et potentiellement que, heu, ben n heu, à l'époque, on a probablement pas été assez attentifs, heu, parce que, heu, justement, lui, il masquait beaucoup, il était dans ce truc de: «Non mais non je gère, ne vous inquiétez pas, tout va bien». Alors qu'on aurait eu des petits indices, hein. On aurait su que: «Ah là, c'est pas comme d'habitude là, là tiens c'est mmh». Mais on s'inquiétait pas parce qu'il nous disait les yeux dans les yeux que tout allait bien et et voilà et heu, alors qu'on aurait pu peut-être le soulager. Mouais. Mmh, mmh mh.
Oui. Ouais. D'accord. Ah oui. Ouais. Oui. D'accord. Ah oui. Là c'est pas évident justement de de ouais de de voir ça quoi, parce que c'est sûr que si, lui, il te dit les yeux dans les yeux en plus, comme tu le dis si bien, que tout va bien, heu, derrière, c'est très difficile pour vous d'intervenir. Parce qu'il va c'est peut-être aussi un un signal qu'il vous envoie en gros: «Non non non, heu, restez loin, heu, on on va bien» alors que c'est pas forcément le cas. Donc heu, co comment tu as fait justement pour, heu, pour, ben pour pour pallier à ça?
Bah, heu, à l'époque, heu, justement le fait qu'ils nous disent ça, heu, bah, ça nous a rassurés. Bon, moi j'étais assez jeune, hein. C'est surtout heu, c'est surtout ma mère qui avait dû gérer plus ça mais, heu, c'était assez rassurant qu'ils nous disent ça et c'est vrai qu'on s'est, peut-être, un peu trop reposées sur lui. Et et avec le recul, heu, je me dis qu'effectivement, on aurait pu, heu heu, bah, peut-être, heu, passer plus de temps avec eux en fait. Parce que c'est pas forcément, heu, aller à l'encontre de sa volonté, on aurait pu juste, heu, bah, oui, être plus présents, heu heu, passer du temps avec eux l'après-midi, heu, quand on pouvait, heu, être être dans être dans le quotidien avec eux, en fait. Je pense que ça, ça aurait beaucoup aidé, sans aller à l'encontre de sa volonté parce que lui, je pense qu'il avait peur, en fait, qu'on se rende compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que heu, et qu'on les mette en maison de retraite ou je sais pas. Il avait sûrement des peurs de c de cette nature-là je pense. Le connaissant, c'était, hem, c'était pour ça je pense. Mmh
D'accord. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui. D'accord. Ah oui. Et tu penses que, oui, justement la la la peur de la maison de retraite, ça peut être un q quelque chose qui peut justement freiner, heu, les les personnes âgées à demander de l'aide?
Ah oui, je pense! Oui, oui. Et c'est très dommage parce que justement, heu, on on là on est dans une période où il y a de plus en plus de personnes qui vieillissent à leur domicile et heu, les prises en charge sont de plus en plus complètes et heu, et diversifiées pour permettre justement aux gens de rester, heu, le plus longtemps possible chez eux. Heu, donc c'est malheureusement un peu des préjugés, aussi. Heu, de se dire que si on demande de l'aide, heu, ça on va forcément finir en maison de retraite alors que, c'est pas le cas. On peut aussi avoir de l'aide, mmh, à la maison.
Ouais. C'est vrai. Oui. Ah oui. Ah, tu penses ça toi? D'accord, ouais. C'est quelque chose que que que que tu penses. C'est quelque chose que tu as vécu aussi, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de d'offres d'emploi, heu, en ce moment sur, heu, les, heu, les les aides à domicile. Et heu, tu penses que cette heu, ce justement cette recrudescence d'offres d'emploi, ça ça ça ça traduit un, peut-être un une une façon de de de pouvoir et de vouloir aussi, heu, traiter le problème autrement que de mettre les personnes âgées en maison de retraite?
Oui! C'est ça. Oui, clairement. Alors c'est aussi, je pense une un gros besoin qui se développe, hein, parce qu'effectivement, voilà, on est c'est voilà. C'est un fait, heu, le Baby-boom étant ce qui est, il a été, heu, les personnes, heu, de cette époque-là deviennent vieilles et donc petit à petit eh ben, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées et donc la demande augmente. Ça, il y a pas il y a pas photo. Après, heu, il y a aussi la réalité économique qui est que, heu, bah les maisons de retraite, heu, c'est pas toujours accessible à tout le monde et quand c'est et ouais, ça peut être très, très cher et quand c'est en tout cas quand c'est des établissements, heu, de «qualité», je dirais, parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de maisons de retraite qui sont, heu, bah alors pris en charge ou, heu, ou, heu, ou qui sont accessibles, mais qui par contre vont peut-être parfois être, heu
Ouais. Oui. Mmh mh. Moui. C'est très cher oui. Mmh mh.
heu, bah pr maltraitantes en fait, hein. Parce qu'il faut il faut dire les termes, heu, il y a il y a cette réalité-là aujourd'hui dans les maisons de retraite et heu, il y a aussi ça qui fait peur, je pense aux gens et donc de plus en plus, effectivement, heu, ouais ouais, il y a beaucoup de d'offres d'emplois liées à ça. Tellement bien que, bah, j'ai été, heu, à une période de ma vie, heu, auxiliaire de vie justement. <chuckles> Donc heu, mmh, mmh mh.
Ah oui! Oui, c'est sûr. Ah d'accord. Ah oui donc en fait, tu peux avoir pas mal d'expérience là-dessus et justement, heu, pour en revenir à ça, heu, co comment tu as, mmh, tu as tu as géré toi tes tes tes 1ers jours, heu, dans dans ce métier qui est t qui est très beau, mais, heu, c'est vrai que j'ai j'ai l'impression qu'il est pas assez considéré?
Oui, alors effectivement, c'est assez difficile, heu, dans un 1er temps. Surtout que moi je n'avais pas de formation, je suis arrivée comme ça vraiment, heu, <chuckles> la fleur au fusil. Bon, heureusement, j'avais quand même une collègue qui m'a mmh, voilà qui m'a montré au dé au départ, j'étais en observation et puis après voilà, on on faisait à 2. Mais heu, c'est un métier, je trouve qui est effectivement pas assez considéré, que ce soit sur le plan du salaire, mais aussi, heu, humainement, c'est souvent heu, on on voit ça un peu comme heu
Ah oui. Sur le tas. D'accord.
mouais, un métier, heu, dévalorisant en fait, heu, enfin dévalorisé plutôt, je dirais. Parce que moi, je trouve qu'au contraire, il est très valorisant, heu, parce qu'on a une ré réelle utilité sociale en fait, heu, envers les les gens. Et ça pour le coup, c'est très, hem, c'est très gratifiant et même si c'est un travail qui est difficile, hem, heureusement qu'il y a ça. Parce que c'est vrai que, heu
Ah bon? Mouais. Oui. Bah, c'est ça. Ouais. Bien sûr et tu l'as fait combien de temps toi ce ce métier-là?
Alors, moi, je l'ai été pendant 6 mois
OK.
donc heu, c'est, beh, c'était assez récent, là, c'était l'année dernière, heu, je cherchais un un travail à mi-temps et j'ai effectivement il y avait énormément, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait énormément d'offres d'emploi, heu, dans ce métier-là et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas?» et j'ai postulé et puis, heu
Oui. Oui, c'est vrai. OK et est-ce est-ce est-ce que tu as un un souvenir précis d'une d'une, heu, d'une personne qui t'a touchée justement, heu, quand quand tu as exercé ce ce métier?
Oui, alors, heu, <blows air> c'était c'est assez, hem, a assez difficile. Ah, je le cache pas. Parce qu'en fait, c'est un souvenir, heu heu, de mmh, en en fait, c'était un couple de personnes âgées, donc chez qui j'intervenais. On était très nombreuses à intervenir, heu, chez eux. Parce que, heu, ils avaient besoin d'une prise en charge assez, heu, assez, heu, importante, on va dire
Ah bon. Oui. D'accord.
et hem, et on on on sentait, enfin, moi en tout cas, je vois j'observais que vraiment, leur état se dégradait assez rapidement
Ah oui.
et il y a eu un moment et je me je m'attachais à eux. Parce qu'en plus ils étaient, heu, ils étaient encore très amoureux l'un de l'autre. Il y avait vraiment de la tendresse dans leurs yeux. Enfin voilà, on sentait qu'ils voulaient rester ensemble à la maison le plus longtemps possible et que et que voilà. On sentait cette envie, heu, qui venait d'eux et et et mmh et en fait un jour, heu, j'ai vu j'ai vu en fait dans les yeux du du m du du monsieur qu'en fait, il sentait qu'il commençait vraiment à à perdre, heu, certaines de ses capacités et j'ai vu la détresse dans son regard de de: «Ah mince, heu, j'arrive plus à faire ça, mais comment on va faire?». Parce que c'était lui qui était le plus mmh, le plus mobile en fait des 2 et donc il était en capacité de faire quand même pas mal de choses et là, le fait que lui aussi commençait à perdre en autonomie, heu, j'ai senti vraiment cette j'ai vu la détresse dans ses yeux et ça, vraiment, ça m'a profondément, heu, touchée et et ça a été très difficile, heu, pour moi de vivre ça. Parce que, heu, parce que voilà, heu, je m'étais attachée à eux. Parce qu'effectivement ils ont, heu, ils avaient cette, heu, ouais, cette complicité encore. Enfin, c'était beau quoi. C'était beau, heu, de les voir ensemble.
Ah bon? Mmh mh. Oui. Ah d'accord. Ah oui. Bah oui. Oui. Ah oui, j'imagine. Moui. Oui, puis, quand tu es quelqu'un de sensible, et de compatissant, et de bienveillant, c'est sûr que de voir ça, ça doit, quand même, heu, secouer, quand même pas mal, hein.
Ah ouais, moi, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup secouée. Bah, c'est en partie pour ça que j'ai pas forcément continué l'expérience par la suite. Parce que, heu, même si je trouvais que c'était très gratifiant, c'était c'était dur. En fait, il aurait fallu que je m'attache pas. <chuckles> Sauf que s faire ce métier sans être dans dans l'empathie et dans le dans le lien, heu, émotionnel, heu, <blows air> bah, je me dis que ça perd un peu aussi de son intérêt. Enfin, je voilà. Après, c'est ma position, mais
D'accord. Ouais, tu trou trouvais ça trop dur. Mmh. Oui, mais c'est Oui, bah c'est pas très compatible en fait.
Bah, c'est ça. Ça me semble difficile. Je me dis: «On on est pas des robots quoi». Mmh.
D'accord. C'est ça. Exactement et et heureusement d'ailleurs. Et justement le le fait d'avoir eu cette expérience, même si elle était pas très longue, est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider, heu, si, heu, un un de tes parents ou ou tes parents justement, heu, traversaient ce genre d'épreuve?
Ah oui, complètement. Bah, en fait, heu, m m je pense que de par mon mon expérience déjà avec mes grands-parents et aussi l'expérience que j'ai eu donc en tant qu'auxiliaire de vie, je pense que j'aurais un mmh, je saurais repérer, je pense les les signaux. Après je dis ça maintenant, mais heu, pour quand c'est pour soi, enfin pour soi, pour son entourage proche, bah, pour ses parents en l'occurrence, heu, c'est plus difficile souvent, heu, on a pas le recul aussi parfois de voir les choses. Donc heu, je pense que j'aurais peut-être la présence d'esprit, heu, si à un moment où j'ai des doutes, heu, sur leur état de santé ou sur leur leur, heu, leur capacité à faire certaines choses et ce et cetera. Je pense que j'aurais la présence d'esprit peut-être de demander moi-même de l'aide extérieure.
Oui. Mmh. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. D'accord. Ah oui, OK.
Pour, heu, voilà, faire une évaluation ou pour, heu, ou ou juste, heu, ne serait-ce que passer du temps, moi-même, passer du temps avec eux, peut-être, pour mieux observer, pour avoir plus de voilà et c'est vrai que, ouais, mmh.
Ouais, c'est ça. Et et tu penses, toi, heu, que tes parents, heu, vu que tu tu les connais bien, est-ce que tu penses que, vis-à-vis de leur personnalité, ils seraient enclins à accepter l'aide extérieure, hein, qui vienne de de ses enfants, bien sûr, ou alors, heu, d'une personne, heu, inconnue?
C alors ça, c'est compliqué parce que comme eux-mêmes ont vécu, heu, le fait d'aider leurs, heu, ben, là, c'était, du coup, la la mère de -de m m ma grand-mère, du coup, heu, quand mon grand-père est décédé, heu et que, ben, du coup, on a constaté qu'elle avait cette, heu, cette démence, heu sénile, heu, qui était bien avancée, c'était plus possible de la laisser toute seule, heu, chez elle, le soir. Ça veut dire que pendant, heu, 2 ans, heu, ma grand-mère a a été, heu, dormir chez mes parents.
Ouais. D'accord. Oui. Ah oui. OK.
Et donc ça veut dire qu'ils devaient gérer, heu, le une partie quand même importante du quotidien de ma grand-mère et je pense que cette expérience-là, heu, ça a été bon, déjà, ça a été très difficile pour eux, mais heu, ça leur a fait aussi prendre conscience que, je pense, ils ne voudront pas être, heu, un poids. Alors je mets «poids» entre guillemets, hein, mais c'est le vocabulaire qu'ils emploieraient, eux, je pense, pour parler de ça. Et je pense qu'ils auraient peur d'être, heu, une charge trop lourde, en fait, pour leurs enfants et je pense qu'ils ne veulent pas, absolument pas être ça et
Bien sûr. Oui, j'imagine bien. Ah d'accord. Ah.
et ce ce je pense que ca sera compliqué, mmh.
Comment tu te sens, toi, justement? Comment tu te sens vis-à-vis vis-à-vis de ça, heu, justement, parce que c'est c'est c'est ça doit être très compliqué à à gérer, heu, pour, heu, pour pour les enfants, tu vois, de de de se dire que ses parents ne veulent pas d'aide parce qu'ils ont peur d'être considérés co par des poids, heu, comme des poids, alors que, bon, toi, tu es dans la bienveillance et tu veux juste les aider?
Ouais, ouais. C'est ça. Bah je pense que, heu, moi, ce qui va être, heu, dans les a alors là, c'est pas tout de suite, hein, ils sont encore ça va, ils sont encore jeunes <chuckles> mais heu, mais c'est vrai que dans les années, je pense à venir, heu, quand je dis des années dans 10-15 ans, hein, je pense que ce sera, heu, important que je sois présente avec eux encore 1 fois au quotidien, d'être attentive et de leur montrer que, bah, je suis là pour eux et qu'en fait, ils ne sont absolument pas une charge et que c'est un au contraire, c'est un un plaisir pour moi d d'être là pour eux et de et de pouvoir prendre soin d'eux, et je pense que, heu, là, ce qui était difficile à l'époque, heu, avec ma grand-mère, c'était le fait qu'elle était déjà très avancée dans la maladie et que donc on n'avait rien pu mettre en place pour, heu, limiter les dégâts en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent, heu heu, d des exercices, heu, voilà, pour, heu, pour limiter les dégâts, heu, des, mmh, des maladies, heu, dégénératives. Il y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place pour que ça soit moins, heu heu, difficile et que du coup, il y ait moins ce ressenti là, heu, d'être un poids. Je pense que ce sera quelque chose que je mettrai en place, heu, si je peux en tout cas, s'ils m'en laissent l'occasion parce que <chuckles> voilà, c'est quand on a des parents têtus, <laughs> c'est parfois difficile et ouais.
Ouais. Mmh mh. Oui. D'accord. Ouais. Oui. N ouais. D'accord. Oui. C'est ça. Il faut être plusieurs, ouais, c'est ça. Il faut être plusieurs justement pour prendre ce genre de décision et est-ce que, heu, tu as des, hem, des oncles ou des tantes qui sont, en qui pourraient être dans cette situation-là aussi?
Heu, <blows air> bah heu, oui, après, heu, je suis pas s m moi je me sens pas suffisamment proche d'eux en tout cas pour, heu, pour le pren pour moi prendre en charge, je pense que leurs enfants le feront, heu, sans voilà
Ah oui, d'accord. OK. Ouais.
heu, mais heu, mais je me sens par contre suffisamment proche de mes parents et suffisamment responsable et investie pour, heu, pour, heu, prendre soin d'eux le jour où il y en aura besoin et peut-être effectivement anticiper éventuellement, heu, des des soucis pour, heu, faire que ça soit moins difficile, et rester attentif, rester présent dans le quotidien, vraiment, je pense que c'est c'est ça le plus important.
D'accord. Ouais, mais en tout cas, tu en es consciente, et c'est c'est déjà très, très important. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi.
Merci à toi.